Как будто бы да, я я вот об этом не думала, но вот именно по жизни у меня так. Я не люблю просить о помощи своих родителей, материально, причём, самое главное. Вот, потому что, м, для меня ещё ещё тако такой момент, э, я просто живу в Корее, а здесь, э, уровень цен и зарплат, соответственно, другой, не такой, как в России. И даже если бы поп я бы попросила помощь материальную, это для меня было бы, ну, нич ничего, да, практически, потому что уровень, э, экономически разный. И <chuckles> как бы я, с одной стороны, думала: "Ну, хотя бы какие-то мне деньги бы дали, да." Но по итогу я бы эти деньги потратила, там, не знаю, за 2 недели, причём не транжиря. А для моих, например, родителей это
Мгм, мгм. Мгм. Да, да-да. Недостаточно, да? Мгм, мгм. Мгм. Базовых, нах ага, это большой сумма была бы, да?
да, это была бы там большая сумма очень. Да, и, то есть, э, <tsk> не знаю, в общем, я не очень хотела на тот момент как-то просить их о помощи. <laughs>
Мгм. И, а вообще, вот как твоё окружение, твоя семья, родители, они, э, у давали тебе какую-то помощь, какие-то советы, не отговаривали тебя?
<exhales> А единственная, наверное, помощь на тот момент, которую они мне давали и которая мне действительно помогала,- это моральная помощь э, да, я постоянно жаловалась, постоянно там им говорила: "Вот так и так." Я старалась сильно не жаловаться, чтобы не переживали. <chuckles> Вот.
Мгм. Моральная помощь. М, мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну, как-то надо было себя освободить, да высвободить это чувство. Мгм.
Да, и мне всегда помогало то, что м меня поддерживали тем, что говорили о том, что я всегда справлялась и здесь тоже справлюсь. И, а, если и также меня поддерживал тот факт, что мне прямым текстом говорили, что если что-то совсем плохо, то ты можешь всегда вернуться. То есть мы найдём способ, да. "То есть не переживай, вс на крайняк, как говорится, ты всегда можешь вернуться, и мы найдём, э, деньги, способ, всё что угодно." То есть у меня всегда был вот этот вот, знаешь, запасной выход, прям экстренный выход. Вот. <laughs>
Мгм, мгм. Вернуться, да. Ага, ага. Мгм. Мгм. Ну, то есть, э, получается, это, да, тебе это так как, ну, действительно, это как была какая-то финансовая подушка, такая большая моральная подушка. А вот скажи, сколько вообще времени тебе потребовалось, чтобы вот, чтобы всё устаканилось, чтобы ты себя нашла, какой-то баланс финансовый, профессиональный?